जी, देखिए ऐसी चीज़ें तो होती हैं कि थोड़ा-सा जब एक समय थोड़ा-सा एक मुझे लगता है कि विपरीत स्थितियाँ आती रहती हैं जीवन में और सभी के जीवन में ऐसी अ, स्थितियाँ ज़रूर आती हैं और उ मुझे लगता है कि जब देखिए विपरीत जब स्थितियाँ आती हैं और जब उस समय पे जब कुछ लोग जो हैं आपके साथ खड़े रहते हैं, तो वही देखिए आपके सच्चे जो है अ, क्या कहते हैं उसे मुझे साथी होते हैं और उसी वक़्त देखिए हम लोग को पता चलता है कि कौन हमारा ता सच्चा मित्र है या हमारा अ, सच्चा हि हितैषी है और जब उन लोगों से देखिए मुझे लगता है कि हमेशा हम अ, अपने जीवन में संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहिए और अक्सर देखिए होता भी है ये और मेरे साथ भी हुआ है, मतलब एक 1 आध बार मेरे मतलब 1 बार मेरे पापा की जो है थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जो है कुछ परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने काफ़ी मदद की, कुछ ने नहीं की। तो देखिए, ऐसी परिस्थितियों में जो है अ, पता चल जाता है कि कौन हमारा हितैषी है और थोड़ा-सा देखिए और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। जी।
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सच्चाई है ये। हुँ। जी। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी। अरे! अच्छा, अच्छा, अच्छ हाँ, बिल्कुल। सही बात। ये बात बिल्कुल सही है, देखिए परिस्थितियाँ, चीज़ें इंसान को या तो बहुत मजबूत बनाती हैं या तो बहुत कमजोर बना देती हैं और इससे एक ये भी चीज़ है बिल्कुल आपने जो बात बताई है कि, लोगों की समझ आ जाती है कि कौन अपना है, कौन सिर्फ़ बोलने भर का अपना है।
जी, जी।
तो ये जो चीज़ें निकल के आती हैं बिल्कुल और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं देखिए थोड़ा-सा अलग विचारधारा के लोग हैं। मैं अ, क्या कहते हैं आपने श्रीमद्भगवद्गीता जी के बारे में सुना होगा?
जी, जी। अच्छा, अच्छा।

जी, जी।
है ना, तो मैं युद्ध पे विश्वास रखता हूँ कि, जैसे श्रीकृष्ण भगवान ने बोला हुआ है कि अपनी कर्म करो और फल की चिंता मत करो और जीवन एक युद्ध के योद्धा के जैसे जियो। तो मैं उसी चीज़ को मानता हूँ कि अ, किसी पे मैं जल्दी डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ कि नहीं आप हमारी मदद करेंगे, तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं। क्योंकि एक वक़्त तक ह मैं भी था, लोगों से उम्मीद बनाए रखता था और ये देखा कि लोग आते हैं और उम्मीद तोड़के चले जाते हैं तो फ हमें भी बुरा लगता है कि बताइए ऐसे थे। तब से मैंने उन चीज़ों को छोड़ा, मैंने कहा कि नहीं, अब अपने ऊपर उ काम कीजिए। अपने आप को एक, युद्ध में समझ लीजिए, वो सही बात भी है आपको युद्ध में फेंक दिया गया है, अब आप लड़ रहे हैं अपने आप को अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप मार दिए जाएँगे। तो उ उसी तरीके की जो सोच होती है कि अगर आप काम अपने ऊपर नहीं करेंगे, नहीं कमाएँगे तो आप कल को क्या खाएँगे? तो बस अपने ऊपर आप एक उम्मीद बनाए रखिए। लोगों से जुड़े रहिए, लोगों को आप अ, ऐसा नहीं है कि आप उ उ एकदम नकार दीजिए कि नहीं, नहीं मैं ही हूँ जो हूँ। बस ये समझ के रखिए कि, अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत पड़े, तो आप अपने आप में इतने बलवान रहें कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने भी उन चीज़ों को देखा है, जैसे कि लोग मदद नहीं करें, चीज़ें नहीं करें, तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं आपको अपने जो ज़िंदगी है उसमें अपने आप को अपने तरीके से बनाना होगा। अगर आप नहीं उसको सही समय पर बनाएँगे तो फिर आप या तो ज़िंदगी से बाहर हो जाएँगे और या तो उस लड़ाई से बाहर हो जाएँगे।
जी, जी। जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। उ, बिल्कुल।

और इनके लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ तो आप अपने आप से सीखेंगे और कुछ आपके आसपास के लोग आपको सिखाएँगे। तो मैं आपसे ये पू पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा कोई खास इंसान हो या फ़िर कोई आपका कोई ऐसा तरीका हो। जो कि आपको हिम्मत देने में बहुत ज़्यादा मदद करता हो?
जी, जी। जी देखिए हाँ, अगर कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति होती है तो सबसे जो एक म मेरे सबसे जो अ, एक आसान तरीका जिसे मैं कहता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा मतलब भगवान का नाम जपने लग जाता हूँ और थोड़ा-सा मतलब उस तरफ <chuckles> रुचि रखने लग जाता हूँ। तो तो हाँ, देखिए क्या होता है ना कभी-कभी क्या होता है कि परिस्थितियों से थोड़ा-सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उससे उससे क्या होता है कि हमारा हमको कभी क्या होता है ना आपका हम मेरे साथ अक्सर एक होता है कि हम लोग हमेशा जो है उ कोई भी जैसे समस्या आती है तो एक ही दृष्टिकोण से सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं लेकिन हल नहीं मिलता है। लेकिन अगर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ़िर दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो तुरंत हल भी मिल जाता है। तो ये ये चीज़ देखिए मेरे साथ होती है तो मैं ऐसा करता हूँ और जब जब देखिए वैसे तो जब कोई ऐसी समस्या नहीं होती तो कुछ भी कर लूँ। लेकिन जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियाँ होती है तो थोड़ा-सा अ, भगवान का नाम लेना। अ, ऐसे ऐसे क्या होता है ना देखिए कभी ये ज़रूरी नहीं है कि अ, उससे समस्या हल हो जाती है लेकिन थोड़ा-सा एक हौसला ज़रूर मिल जाता है और ये बहुत ज़रूरी रहता है।
हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। अरे वाह वाह! नहीं, बेहतरीन चीज़ है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। सही बात। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल ये सच्चाई है कि ऐसे वक़्त में आपके आसपास लोग हो ना हो, आपका आप अपने पास ज़रूरी हैं होना। आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए और बिल्कुल ये भी एक बात सही है कि किसी उ लोगों के पास जाने से अच्छा है भगवान के पास जाइए। भगवान के शरण में रहेंगे, आपका मन को भी शांति मिलेगी और मेरे हिसाब से ऐसे वक़्त पे जो आपने बताया ना कि आप थोड़ा-सा अपने आप को रोक लेते हैं, वो बड़ा बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है, इसी में लोग अ, कुछ गड़बड़ी ए ऐसी कर जाते हैं जो कि उम्र भर तक खत्म नहीं होती और कुछ लोग होते हैं जो कि रुक के उन चीज़ों को सही कर देते हैं। तो बिल्कुल
जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल।
ये हर इंसान को करना चाहिए कि ईश्वर से आप जुड़े रहें। अपने आप से आप जुड़े रहें, अपने आप से एक सवाल-जवाब हरदम करते रहें कि हाँ आप में क्या कमी रही है, क्या आपको सही करना है। वो ही तरीके होते हैं जो कि आपको उम्र भर हिम्मत देने का काम करते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ हुई आपके साथ जैसे कि कोई उम्मीद बनाए रखा है। जिससे आपके लोगों ने बहुत आपको सहारा दिया हो?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।